A, güzel! Aslında ilginç bir deneyim, yani, bir kebapçıda, eee, güzel bir şnitzel yemişsin. Genelde mekânlar, hani, kebapçıysa kebaplarıyla ünlü olduğu için, kebapları güzel olur ama bazen kalan şeyler çok da lezzetli olmayabilir. Güzel bir şans yakalamışsın aslında. Ben şeyi merak ettim. Iıı, kebabı, Almanya'da ve Avusturya'da sevmediğini söyledin. Bunun sebebi ne? Yani tadında dair mi bir şey sevmiyorsun, yapılış tarzı mı? Hah, döneri, pardon. Ha ha.
Hı hı. Kebabı değil de, döneri sevmiyorum ben. Iııı, kebap Hı hı. Iıı, ya, ne bileyim, iii, iii, Türkiye'deki gibi, ııı, olmuyor sanki. Mesela ben İskender çok severim. Iıı, hani, Avrupa'da nerede yediysem yiyeyim, böyle, çok güzel, böyle, Türkiye'deki gibi döner yemedim. Sadece, bir kerede, eee, Romanya'da, Bükreş'te, eee, çok güzel bir döner yemiştim ama oranın sahibi Türk'tü ve, hani, Romanya'nın sanki, iii, koyunları belki, iii, bizim birazcık şeye benziyordur diye düşünüyorum. Hani, eee, bir de eti de bayağı bol koyuyorlardı. Iıı, bir de, eee, yoğurt sos koymuyor mesela. Almanya'da şey sevmememin sebebi yoğurt sos koyuyorlar. Hiç bence yakışmayan bir şey yani dönere.
Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sos tercih etmiyorsun, yani, aslında sade bir şekilde yemeyi tercih ediyorsun. Ha ha. Hı hı. Genel olarak, böyle, sokak lezzetlerini dener misin bir yere gittiğinde? Yani, ımm, oranın ünlü bir şeyi olabilir, sokakta bir şey görürsün, canın çeker. De denemeye meyilli misin bu tarz şeyleri?
Aynen. Dönerle en azından. Hıı. Hı hı. Ya, deneyebilirim eğer, böyle güveneceğim bir yerse ama, ııı, genelde, böyle, güvenli opsiyonlarda kalma güvenli seçeneklerde kalmayı daha tercih ederim. Zehirlenme falan yaşamak istemiyorum çünkü böyle biraz hafif bozuk bir şey yesem bende migren başlıyor ve bir gün geçmiyor, uyumadan, ııı, çok kötü bütün günüm, hani, facia oluyor. O yüzden, eee, biraz dikkat etmem gerekiyor benim.
Hıı. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Peki bu seyahatlerini kısıtlayan bir şey hâline gelebiliyor mu? Yani, işte, gezerken belki, ııı, bir anda acıktığında hemen her şeyi yiyemeyecek olmak seyahatlerinde bir problem oluşturuyor mu?
Hımm.